Ah, hem, ça peut aussi, s pour quelqu'un qui commence juste à le mettre en place, heu, il faut faire attention au début. Parce que, heu, c'est une habitude à prendre, non? Comme comment ça, heu, toi, tu as toujours connu ça, mais est-ce que ton mari, par exemple, c'est pareil? Ou, il a dû s'habituer quand tu es, heu, quand vous avez commencé?
Mmh mh. Mmh mh. Non. <chuckles> Non, il a dû s'habituer quand, heu, je lui ai proposé, heu, de faire un calendrier commun et puis, bah, parfois, il oubliait de noter, heu, certains trucs. Puis après, il me dit: «Oh ben là, ce jour là, heu, je termine à telle heure, ou, j'ai tel rendez-vous ou autre». Je dis: «Ah mais mais comment veux tu que je le sache? Enfin tu tu l'as pas noté». Puis bon, bah, finalement, maintenant c'est un automatisme et puis, heu et puis voilà, puis il a bien compris que c'était quand même vachement plus simple.
Ouais. Ah! Ça sert de ça sert de, mmh, de d'avocat aussi, le calendrier, heu. Si c'est marqué dessus et que l'autre a oublié, il y a pas d'excuse de: «Tu me l'as pas dit», du coup.
<laughs> Voilà. Si tu me l'as pas dit, c'est qu'il était pas noté. Voilà, je sais que je l'ai pas vu. Non, mais ou
Et si c'est marqué, et que je l'ai pas vu, c'est que c'est mal noté.
Heu, ouais, voilà exactement. «Ça se trouve, tu as pas partagé avec, heu, le partage de calendrier, tu l'as peut-être garder juste pour toi, je sais pas». <laughs>
<laughs> Et hem et, ouais et lui, bah du coup, c'est intéressant d'avoir son point de vue, parce que toi, tu t'es, heu, tu tu as toujours utilisé un calendrier, alors la transition était, plus ou moins, naturelle. Hem, comment il était au début? Est-ce qu'il trouvait pas ça, heu, superficiel ou, heu, un petit peu au contraire su surfait?
Mmh mh. Oh oui, si carrément, heu, carrément. <laughs> Au début, heu, non, au début, je pense qu'il voulait pas trop, trop. Il trouvait pas l'utilité en fait, de la chose et heu, donc on a commencé en fait, avant d'avoir des enfants, un petit peu avant et je lui dis: «Mais si, parce que, heu voilà, comme ça au moins là, on sait qu'il y a si, on sait qu'il y a ça» et en fait, je pense que ça a vraiment commencé, heu, pendant ma première 1re grossesse pour se souvenir, tu vois? Que, bah, tel jour, il y avait une échographie à telle heure, que là, il fallait que j'aille chez le médecin, qu'il fallait que je fasse des checks, heu, rendez-vous hôpital et cetera et en fait, je pense que c'est venu comme ça.
Ouais. Ouais. OK. Oui, parce qu'il y a beaucoup de ch il y avait une ouais il y avait une charge de charge de travail, enfin, c'est pas du tout enfin, oui et non. C'est du travail, oui et non, mais voilà il y a il y a quand même une charge, heu, heu, il y beaucoup de rendez-vous à faire, il y a beaucoup de choses à pas oublier, tout est très important.
Mmh mh. Oui, mais oui, oui. <laughs> heu, oui. Mmh mh.

Ouais exactement donc, hem, c'est plutôt pas mal pour ça.
D'accord. D'accord OK.
Mais après c'est tout, j'arrête, hein, je j'en ai pas d'autres. <laughs> J après j'arrête la folie, heu, je <laughs>
Oui, mais c'est non, mais justement c'est c'est intéressant. C'est intéressant parce que trop d'applications tuent l'application, il y a certaines personnes qui se font un petit peu, heu, surtout on le voit en ce moment avec Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le cercle de, heu,: «Ah oui, il me faut une appli pour tout» et en fait au final, ils ils ont 100 ils ont toutes les applications de productivité du monde, mais c'est les individus les moins productifs, hem
<chuckles> Ouais. Mmh mh. Ah mon Dieu. Exactement, tu as raison. <laughs>
Ouais donc t t toi ouais tu mmh, donc toi tu es tu es de la philosophie de, hem, m moins et plus, hein, comme dirait l'adage, heu, traduit en, heu, de l'anglais, où, heu, au final il suffit juste de 2 applications très percutantes. Parce que c'est aussi intéressant de voir qu'en fait Notion, tu t'en sers pas comme calendrier. Ça veut dire que du ça veut dire que du coup, heu, c'est un c'est un très bon indicateur que des fois, heu, c'est ça sert à rien de chercher midi à quatorze heures et que l'application la plus simple fait le plus.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Non. Ah oui, oui. Ah beh, oui carrément parce qu'honnêtement quand j'ai vu qu'il y avait un calendrier, je te cache pas que je me suis dit: ««Oh génial, il y un calendrier là-dessus, donc, heu, finalement je vais pouvoir tout regrouper sur une seule et unique application, avec des onglets différents». Donc sur le coup j'étais hyper séduite et en fait après je me suis dit: «Mais non mais pas du tout, je non je la flemme, genre moi mon application»
Mouais. Qu'est-ce que tu as pas aimé?
Hem, je sais pas. Bon après, j'ai pas passé beaucoup de temps à essayer de paramétrer, heu, le calendrier de Notion sur mon calendrier perso et cetera. Mais je me suis dit: «Pourquoi, heu, faire, heu, 14 sauts différents alors qu'en fait, heu, j'ai j'ai une app dans mon téléphone qui est reliée à mon ordi, je l'ouvre, j'ai tout ce qu'il faut terminé, bonsoir». J'ai je suis allée, heu, simple.
Ah oui, oui il y a des réglages, mmh. Oui bien sûr. Mouais. En plus que fallait que tu mettes ton mari avec. Alors si en plus il devait réinstaller une application, remettre un truc différent, non non, tu as raison, <chuckles> tu as tu as eu raison de faire ça et heu, si tu avais un un un petit conseil pratique à donner que à quelqu'un, tu sais, qui veut essayer de d'organiser un petit peu son téléphone, heu, sa vie, grâ avec le le calendrier, heu, partagé qui marche très bien, ça serait quoi?
Oui, en plus, ouais, bah, alors là, laisse tomber. <laughs> Non, là, c'est perdu d'avance là. Non, là, je on arrête. Mmh mh. Ouais. Heu, ouf, hem, ouf <laughs> je sais pas. Qu'est ce que je dirais à ces gens-là? De m de pas oublier de mettre en fait les trucs les plus importants. C'est, heu, parce que parfois on se dit, heu: «C'est pas grave, heu, je vais retenir» parce que oui, on se dit: «Oh bah, c'est bon, j'ai rendez-vous à dans 2 semaines chez le médecin, je vais pas oublier, je vais retenir». Je comprends pas comment les gens font pour retenir. Moi, c'est pas possible.
De ouf. Ouais. <chuckles>
Ah c'est impossible enfin. Parfois, je sors de chez le médecin. Si je l'ai pas noté pendant le rendez-vous, heu, en fait, je je rentre dans la voiture et je me dis: «Mais c'est quel jour déjà? C'est à quelle heure?». Ah j direct, enfin, je après peut-être parce que j'ai 2 enfants, puis que voilà, j'ai la tête ailleurs aussi. Mais, hem, je serais incapable en fait de faire ça. Donc, heu, grand respect pour les gens qui retiennent toutes leurs dates. Mais les noter, c'est bien aussi, ça aide. <chuckles>
Ouais, ouais, c'est Ouais. Ouais bien sûr. <chuckles> Bah, merci d'avoir donné tous ces conseils sur l'utilisation du calendrier au quotidien, ça a l'air d'être, heu, vraiment beaucoup plus productif, c'est intéressant merci.
<chuckles>